Böyle, 5-6 aydır, yaşadığım hayatın rutininden çok daralmış hissediyorum kendimi. Tabii bunun arkasında işle ilgili sebeplerden dolayı ve, eee, yeni işimde aldığım maaşında etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ek iş yapmazsam olan maaşla geçinemiyorum. Giderlerime bile yetmiyor yani. O yüzden, eee, böyle, bir öncesinde, bir hayatım vardı. Çok böyle sosyal, böyle, eee, arkadaşlarıyla buluşmakta hiç "hayır" demeyen. Şimdi ayda 1 kere bile buluşmak için plan yapıp, işte, bütçemi ona göre ayarlayıp, eee, isteksizliğim de başladı. Yani, o kadar hayatım rutine döndü ki monotonlaştı diye hissediyorum. Bu yüzden, böyle, yapmak istediğim sporlarımı artık daha az yapıyorum. Spora gitmekten bile, eee, çekiniyorum. Ya, çekinmiyorum da halim kalmıyor, diyelim. O yüzden sürekli kaybetmiş hissediyorum bu tutkularımı. Yani, eee, bununla ilgili bana ne tavsiye etmek istersin?
Hımm. Hı hı. Hımm. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Eee, öncelikle şuradan başlamak istiyorum: Eee, dediğin gibi geçim sıkıntısı, gerçekten insanın hem psikolojisini hem, eee, hayattan aldığı, işte, eee, keyfi belli bir yere kadar etkileyen bir faktör. Bununla alakalı yaşadığın bu değişimin sonucunda aslında böyle hissetmen çok anlaşılabilir bir durum. Eee, özellikle, eee, çok, ımm, yakın zamanda pandemi sonrasında hâlâ birçok ekonominin aslında tam olarak yerine dönmediği de, o eee, göz önünde bulundurulursa bu tarz süreçler gerçekten, eee, beklenebilir. Eee, o yüzden bununla alakalı s en azından şunun altını çizmek isterim ki kendini suçlamaman, ııı, gerekiyor bu, bu noktalarda. Genel olarak bir süreç bu. Eee, bunun dışında, eee, dediğin gibi istersen önce şeyden başlayalım, hayatta, eee, keyif alabildiğin, şu an bile yapılabildiğin, hani, belki, eee, senden ekonomik bir, eee, çıktısı olmasa bile, eee, sana katkıları, böyle, çok pozitif olan şeyler neyse onlara belki birazcık yoğunlaşmak iyi olabilir. E, neler var böyle hayatında mesela?
Kesinlikle. Doğru. Doğru. Hı hı. Tabii. Şu anda hayatımda gerçekten samimi olmak gerekirse o kadar az şey var ki. Yani, ücretsiz olmasına baktığım, hani, işte, çiçeklerimle genelde, eee, boğuşuyorum. İşte, onun, eee, saksısını değiştirip, o öbürüne atıp biraz daha çoğaltmaya çalışıyorum falan. Bunun dışında, eee, neyse ki denize yakın bir yerde yaşıyorum. Yaşadığım ülkede de, yani, kış çok olmuyor. O yüzden, eee, ne kadar denize giremesem de soğuk da olsa, eee, en azından denizi görmeyi, eee, özlüyorum ve ara ara gidiyorum ama herhâlde, eee, çok fazla yoğun çalışıyorum son aylarda ve özellikle ek iş yapmam gerektiği için ek iş yapmadan da bu süreçte, eee, kendimi geçindiremediğim için, eee, denize gitmeyi bile azalttım. Öncesinde 2 günde 1 bazen her gün, eee, spora giden ben, eee, sporu azalttım. Ama o onun yerine, işte, dizi izlemeye başladım biraz daha. Ti çünkü sürekli dinlenmek istiyorum. Yani, eee, bir uyku hâli, bir yorgunluk hâli var üstümde. Eee, ama bir şeyden bahsettin: Dediğin gibi, bu pandemi. Yani, pandemi gerçekten benim hayatımı çok değiştirdi. Ha, tabii ki herkesin hayatını çok fazla değiştirdi ama ben Tayland'da yaşıyordum pandemi dönemi öncesi. Eee, kendi işini kurmuş, gayet güzel, hani, eee, 12 ay, eee, tamamen, eee, cennette, eee, olduğumu hissettiğim Phuket Adası'nda yaşıyordum ben ve o süreçte tabii biz iş yerimizi kaybettik. Otelimiz ve restoranımız vardı. Onu kaybettik. Onu kaybedince tabii, eee, ülkeye geri döndüm. Sonra oradan, eee, eşimle tanışmıştım, işte. Evlendim, Hollanda'ya gittim. Tabii Hollanda hiç yardımcı olmadı bana, o gri iklimiyle, eee, havasıyla. Çünkü ben, güneş ve deniz insanıyım, doğa insanıyım ve Hollanda da maalesef, eee, bu ku havanın gri olması, kış ortamı, sürekli rüzgâr beni darmadağın etmişti. Sonra, eee, Portekiz'e yerleştik ama Portekiz'in bu güzel havası, doğası ve şehrine rağmen, eee, maddi olarak imkânlar çok az. O yüzden, bir yabancı olarak dilini tam da konuşamadıktan sonra iş bulmak gerçekten zor olabiliyor. Bulduğunun da maaşı zaten anca giderine yetiyor. S bütün monotonluğum, yani, bütün hayatımın güzel olan her şeyini azaltmak zorunda kaldım. Ki sosyal olmayı da çok seviyorum, çıkayım arkadaşlarımla. Eee, yani, alkol almayı çok sevmem ama alkollü ortamlarda bulunurum. Sabaha kadar dans ederim. Haftada 1 bunu yaparken artık ayda 1'i bile zor yapıyorum aslında.
Hı. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Evet. I hı. Haklısın. Muhakkak. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anlıyorum. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Hımm. Anladım. Aslında, emm, yakın zamandaki hayatında o kadar çok, eee, değişiklikler olmuş ki ister istemez, eee, insan bir, eee, kıyaslama ihtiyacı duyabiliyor. Aaa, bu da ister istemez aslında hayattan şu anki beklentilerinle, eee, geçmişteki yaşam, eee, standartlarını, eee, değerlendirip ona göre birazcık insan, eee, sanıyorum ki, eee, şu anki mutluluğunu, eee, ölçümlendiriyor galiba. Eee, bu da ister istemez, dediğin gibi, bazı, eee, duruma göre hayal kırıklıklarını, duruma göre, işte, eee, can sıkıntılarını, beraberinde getiriyor. Önce şuradan başlamak istiyorum aslında. Eee, en azından, eee, Portekiz'den işte, iklimi vs. eee, sebebiyle birazcık daha, böyle, eee, Hollanda'ya kıyasla güzel bahsettin. Eee, ama mesela bu kararı alırken, mesela, gerçekten isteyerek mi aldınız, buradaki hayatınızı, eee, nasıl kuracağınızı, eee, tahayyül etmiştiniz ve bu noktada beklentileriniz ne kadar örtüştü? Aslında biraz buna çok kısa bir değinirsek belki oradan beraber bazı kaçış noktaları, bazı nefes alacak alanlar bulabiliriz birlikte.
Evet. Doğru. Elbette. Hı hı. Tabii. Hı hı. Yani, maalesef, eee, çok isteyerek ve planladığım bir ülke değildi buraya gelmek. Avrupa planlarımın genelinde yoktu zaten Tayland'dan sonra. Eee, pandemiden sonra Türkiye listemde hiç yoktu. Eee, yaşam şartları ve benim, eee, kafa yapıma uymadığı için. Portekiz'e eşimin sebebiyle geldik. Eşim Portekizliydi ve evet, sevdim ülkeyi. Dediğin gibi bu sebeple geldik ama tercihim değildi. Tercihim, kalmak yönünde şu an mecburen. Eee, ama, eee, belki de dediğin gibi tercihim olmadığı için, eee, bu mutluluk skalası biraz oynuyor olabilir hâlâ.
Hı hı. Anlıyorum. Hımm. Hımm. Peki, şeyi merak ediyorum bir de: Eee, mesela, eee, hayatla alakalı olarak böyle beklentilerine baktığında, hani, maddiyat senin için, eee, ne kadar önemli? Mesela, eee, daha fazla, eee, gelirin olmasının, eee, sana katacağı şeyler birazcık daha sana sosyal hayatında getireceği aslında ki o nefes alma durumu mu yoksa gerçekten yapmayı istediğiniz bazı hedefleriniz var ve onu aslında gerçekleştirmek için mi mesela, eee, buna ihtiyaç duyuyorsun?
Hı hı. Şu anki durumumda gerçekten sadece tek odaklanabildiğim, kiramı ve giderlerimi, sabit giderlerimi düşünmeden maaşımla 8 saatte bunu tamamlıyor olabilmek ve o 8 saatlik çalışmanın karşılığında biraz da para artsın. Hani, onunla da, eee, işte, gideceğim yere, eee, ödeyeceğim biletin parasını düşünmeyeyim. Yani, o noktadayım şimdi. O yüzden, eee, başka planlar yapıyorum. Yani, bir B, C planlarım var kafamda ama, eee, Portekiz'in hem gelişmeye açık olmasına rağmen hem de prosedürlerinin çok yavaş olmasından dolayı, bu B planlarımı çok hızlandıramıyorum. Yine bir yatırım, yine bir iş kurmayla ilgili, eee, kendim param olmasa da, eee, bunu destekleyecek yatırımcılarım var ama. Eee, yani, bu belki B ihtimali olmasa ülke gerçekten benim için daha, eee, karamsar bir ruh hâline, eee, getirecek beni. Ama şimdilik, yani, a eee, z ııı, çok zor, eee, nefes alıyor olmaya rağmen, eee, katlanıyorum. Belki de bu yüzden katlanıyorum.
Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Peki, eee, genel olarak bu hissiyatlarını mesela eşinle paylaştığında, eee, ımm, geleceğe dair mesela beklentileriniz ne kadar örtüşüyor? Hani, böyle, dişinizi sıktığınız, böyle, bir süreç mi var? Bunun sonrasında, eee, bazı şeylerin düzelmesini bekliyor musunuz mesela? Hani, o noktada, eee, var mı aranızda böyle bir diyalog ya da bir, eee, ortak, eee, resim?
Hı. Hı hı. Evet, aslında var. Yani, ama maalesef eşim Portekiz'i çok seviyor. Çok da çık çıkma taraftarı değil ülkeden. Ben de pasaportumu aldıktan sonra, yani, vatandaşlığımı daha doğrusu aldıktan sonra, eee, daha, eee, rahat yaşayabileceğimizi ve daha mutlu olabileceğimizi düşündüğüm başka ülkeleri hep kafamda geçiriyorum. Ama maalesef o, bu konuda, eee, çok şey değil. Ha, yani, şöyle de bir durum var: Gerçekten Portekiz'i seviyorum aslında. Yani kalabilirim. Kalmakta sıkıntı da yaşamam. Yeter ki o, eee, bir orta seviyeye, yani, bis orta seviye de değil artık. Benimki zaruretin bir üstüne çıksa belki nefes alsam, eee, orada belki daha çok böyle bir niyetleneceğim kalmak için ama genel olarak aslında Portekiz'den çıkmak için, böyle, çabalamıyorum. Burada hayatta kalma mücadelemi daha iyi koşula getirmek için biraz çabalıyorum. Ama tabii bu, bütün rutinimi, bütün monotonluğumu değiştirdi, yani. Rutinimi değiştirdi, monotonlaştırdı bir de üstüne beni.
Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anlıyorum. Çok haklısın. Anlıyorum. Peki, eee, en azından bu sosyalleşmeyle alakalı olan ihtiyaçlarını karşılamak için mesela bir arkadaş grubun, eee, var mı? Ne kadar süredir oradasınız? Hani, bunlara çok, eee, değinmedik ama, eee, sence en azından bu, eee, senin o ru zaruri olarak gördüğün şeyleri yerine getirebileceğin arkadaşlarınla, hani, ev toplantıları olabilir, daha düşük maliyetli et ortak etkinlikler olabilir, çünkü hava da biraz daha elverişli, eee, olduğu düşünülürse... Genel olarak, mesela, bunları düşündüğünde, eee, eşinle bir de bu hissiyatlarını paylaştığında mesela, hani, eee, hâlâ çözülemeyen neler var mesela etrafa bakıldığında?
Hı hı. Evet. Hı hı hı. Doğru. Yani, hâlâ şu oluyor: Tabii, burada, eee, bir dışarıya adımını attığın anda, yani, hani, bir €10'dan başlıyor en düşük. Eee, ve, yani, eee, öyle bir durumdayız ki giderlerimizden dolayı, eee, o €10 çok önemli. Çünkü o €10 2 kere, 3 kere olursa, eee, ya, o kadar büyük etkisi var ki küçücük küçücük rakamların. Belki de ben artık bunu çok fazla kafamda büyütüyorum. Bir de bu kısmı da var tabii. Yani, eee, arkadaşlarım bu konuda bana destek oluyorlar. Yani, "Sen gelirsen, işte, şurada buluşuruz, işte, bir şey harcamayız." Onlar farkındalar ki açıkladım bunları ona. Eşime de bunu açıkladım bu şekilde. Yani, bu konuda kimse bana baskı yapmıyor ama herhâlde, eee, çok sosyal ve çok aktif bir insandan çok monoton bir insana dönünce, monotonluğa dönünce, eee, artık bunun ufak ufak şeyler yaparak, işte, denize giderek, arkadaşlarıyla buluşarak herhâlde bunlar bana yetmiyor, kesmiyor herhâlde beni diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Peki, hiç şeyi düşündün mü: Evde en azından kendi başına, eee, yapmaktan keyif alacağın bazı faaliyetler, mesela bitkilerine bakmaktan bahsettin, bunların sana mutlaka iyi gelen bir yanı vardır ama belki yeni bir şeyler denemek, hayattan alacağın o keyfi veya, işte, belki öğrenme duygusunu belki birazcık, eee, tetiklemesinden kaynaklı olarak, eee, seni, böyle, daha, aaa, iyi hissettirebilir. Hiç, böyle, işte, evde yapabileceğin, işte, puzzle yapmaktır ya da ne bileyim, işte, belki, eee, el sanatlarıyla alakalı bir başka faaliyet, eee, gibi şeyler. Bunları hiç düşündün mü hayatına yeniden katmayı?
Olabilir aslında. Bir ara bir çizim boyamayı, eee, denemiştim ama on ona da tekrar elim gitmiyor. Kitap okuyordum. Kitap okurken de... de kafam herhâlde o kadar dolu ki. Eee, yani, bi bir şekilde, eee, kendi içime çok dönmeye başladım evin içinde. Ve günlük, eee, işimi bitiriyorum. Sonra bir sonraki işimi yapıyorum. Sonra hadi temizlik. Hadi yemek. Hadi bitti. Akşam oldu. Zaten, eee, 19.00 oldu. Ben uykum geliyor artık yani, hani. O noktaya gelmiş oluyorum. O yüzden, eee, ama dediklerinde haklısın, yani, bunları biraz daha ciddiye alıp, kendimi biraz daha zorlayıp bunları yapma noktasında belki, eee, kendimi o kafesten çıkartmam lazım. Bu konuda haklısın. Bunları denemem lazım. Teşekkür ederim, yani güzel tavsiyeler verdin benim için.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Eee, rica ederim. Umarım, eee, bu monotonunu kırmak için, eee, bu tavsiye ettiğim şeylerden en azından 1 tanesi işe yarar ve, eee, tekrardan o eski pozitif, eee, yaşamına kavuşursun.
Umarım. Teşekkür ederim çok. Hoşça kal.